Yani günlük endişelerim dönüyor diyebilirim ya. Yani, mesela kafamın içinde sürekli Almanca öğrenmem gerektiği dönüyor. Sürekli iş bulmam gerektiği dönüyor. Yani, bir sürü bir sürü bir şey dönüyor. Hani bu tarz sıkıntılarım dönüyor aslında, yani, mesela şey dönüyor işte; "İş bulamazsam ne olacak, Almanca öğrenemezsem ne olacak?" Hani, bir de bunlar için bir sürü farklı farklı senaryolar var. Hani, o senaryoların her biri benim kafamda tek, tek, tek, tek oynuyor.
Hı hı. Evet. Peki, bununla ilgili bir adım atıyor musun? Mesela Almanca öğrenmekle ilgili, yeni işe başlamakla ilgili bir adımların var mı yoksa sadece bunlar beyninde dönüp kalıyor mu?
Eee, çok iyi soru. Şöyle: Adımı atıyorum tabii ki ama bir yere kadar atabiliyorum. Yani, çünkü bir noktada benim için bir sonsuz çember olarak Şimdi benim iş bulabilmem için Almanca öğrenmem lazım. Almanca öğrenebilmem için stresli olmamam lazım çünkü ben böyle stres yaptığım zaman bütün dikkatim ve odağım oraya yönelir. Eee, stresli olmamam için de iş bulmam lazım. <giggles> Bu şekilde bir döngü ve ben bunu kıramıyorum.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. <chuckles> E Imm, paradoks hâline gelmiş anladığım kadarıyla. <chuckles>
Aynen öyle. Büyük bir paradoksun içerisindeyim yani.
Eee, peki, bir yoga yapmayı, meditasyon yapmayı hiç düşündün mü? Yoga, meditasyon zihnimizi sakinleştirir. Eee, bizim o beynimizdeki dağınıklığı aslında biraz topar
Hı hı.
toparlar. Biraz daha kaçış ulaşabilirsin.
Evet, evet. Yani, şöyle yoga meditasyonu aslında daha önce Meditasyon denedim, yoga çok bana gitmiyor. Eee, ben öyle çok yoga hareketleri yapamıyorum çünkü çok başım dönüyor. Ha, belki daha basit seviyede daha başlangıç seviyede yine denenebilir ama Ama yoga yani meditasyon Evet, doğru diyorsun. Doğru diyorsun yani meditasyon aslında uzun zamandır aklıma gelmemişti. Evet gece yatmadan önce bir meditasyon yapabilir, yapılabilir haklısın. Bunu bir deneyeyim.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Nefes egzersizi önerebilirim sana. Iıı, bu son zamanlarda tıbbın önerdiği bir nefes egzersizi. 4 saniye boyunca nefesini alıp 4 saniye boyunca tutuyorsun. 4 saniye boyunca verip ve 4 saniyede tekrar nefesini tutarak
Hı hı. Evet.
bu şekilde, biraz rahatlayana kadar, en azından beynindeki düşünceler, biraz da o beynindeki sekmeler kapanana kadar bunu deneyebilirsin. Bunu deneyip de çok memnun ol olan, eee, bireyler biliyorum. Emm, ekstra belki odandaki sıcaklık, soğukluk düzenini ayarlayabilirsin. Bunlar bile beynindeki düşüncelerin Yani, bu hormonal bir şey sonuç olarak beynin kimyasal bir yapısı var. Bununla ilgili bir şeyler deneyebilirsin. Ya da yas yatağını, yastığını da değiştirebilirsin uyumak için.
Evet. Evet. Hı hı.

Eee. Eee. Bir güvensizlikten dolayı mı? Yani, ona karşı bir güvensizlik sorunu mu bu yoksa sadece yalnız kalmaktan kork yalnız kalma korkusu mu?
Hı hı. Yani
Yalnız kalmaktan mı korkuyorsun yoksa, eee, ona mı güvenmiyorsun? Oradan başlayalım mı?
Tabii ki, şöyle
Eee, ne kadar s
Şöyle; bu ona güvenmiyorum ya da ben yalnız kalmaktan korkuyorum gibi değil. Aslında benim endişelerim çok fazla. Hani, yani, mesela yatıyorum ya gece. Eee, bu melatonin falan hepsini denedim bu arada. Hatta ashwagandha diye bir bitki var. Bilmiyorum, duydun mu hiç? Eee, Hindistan'da falan çok popüler. Zaten ana ülkesi Hindistan. Eee, onu falan denedim. O ara yine bir tık daha okay'dim ama o ara erkek arkadaşım vardı. O yüzden tam etkisini göremedim açıkçası. Yani, tam ayırt edemiyorum şu an faydası oldu mu olmadı mı? Ama şöyle bir şey: Bu, yalnız kalmaktan korkuyorum ya da erkek arkadaşıma güvenmiyorum ya da güvende hissediyorum gibi değil aslında. Benim üstümde çok fazla stres var. Ve geceleri şimdi o stresi baskılayabileceğim bir ortamım olmadığı için, hani, bir şeyle uğraşamıyorum çünkü uyumam lazım. Hani, başka bir şey yapamıyorum, erkek arkadaşım yok. Hani, normalde o olsa yine diyorum ya; melatonin mi artık ne salgılıyorsa vücut o sırada, onlar olmadığı için, eee, kendi başıma kalıyorum, zihnimle kalıyorum. Ve bir noktada artık zihnimi susturmam mümkün olmuyor. Yoksa öyle bir güvensizlik ya da korkuyorum gibi bir durumum yok aslında benim. Benim sıkıntım; benim hayatım. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet. Hıı. <chuckles> Eee, şimdi, böyle, sorunlarla karşılaştığımızda bay bazı müzik platformlarında, eee, zihin sakinleştirici müzikler, eee, belli frekanslarda verilen müzikler var. Bunları deneyebilirsin. Bunları deneyen insanlar da güzel, eee, cevaplar, güzel, olumlu cevaplar aldıklarını, eee, az çok biliyoruz. Bunlarla başlayabilirsin ilk başta. Eee, peki, günlük kafein tüketimin nasıl? Ekstra bir ilaç kullanıyor musun?
Hı hı. Evet. Anladım. Hımm. Yo, ekstra bir ilaç kullanmıyorum. Günlük kafein tüketimim de normal seviyede. Yani, içersem günde en fazla 2 bardak içiyorum. Hiç içmediğim de oluyor. Hani, öyle, çok düzenli bir kahve tüketim alışkanlığım yok açıkçası. Eskiden vardı ama artık yok. Hani, öyle, "Aman, ha bire bir kahve içeyim" Derste içersem bir 1 tane kahve içiyorum. Dersten sonra arkadaşlarımla oturacaksam eğer 1 tane içiyorum. Bitiyor. Ama zaten benim vücudum kahveyi tolere ediyor. Yani, benim öyle, hani, bazı insanlar vardır, 1 bardak kahve içtikten sonra geceleri uyuyamaz ya, ben öyle değilim. Yatmadan 15 yatmadan yarım saat önce kahve içeyim yine uyurum. Mis gibi uyurum yani. Hem de hiç aklıma bile gelmez.
Hı hı. Hı hı. <smacks lips> A, süper!

Ve bir sarılma yastığı, eee, melatonin kullan
Hı hı.
kullanmak mesela. Böyle ş
Olabilir.
şeyler seni bi bir tık daha rahatlatabil bilir.
Hı hı.
Ama öncelikle, bunlardan önce senin biraz daha bu yalnızken kendini güvende hissetmeme durumundan ben
Evet
ce et